冬の暖房エアコンとこたつどちらがいいですか？
ああ、どうだろう。なんかね
うん。 はい。
こたつ大好きなんですけど
はい。
こたつに入ってるとなんかダメ人間になっちゃうんですよね。
<laughs> あ、ま、なんかそれも分かるような気がします。はい。う動かなくなりますよね。うーん。
はい。なので、そうなんです。だからこう日々生産性を上げたいとかっていう場合は
はい。
こたつはちょっと適してないかなと思うんですね。
うーん、あの、私もまあ、私はこたつま、今はこたつがない生活をしてるので、なんかこたつっていいよなっていうのはあるんですけど、まあダメ人間になるっていうこともあるんですけど
はい。 あ、はい。 ええ。
あの、んエアコンよりなんか、ちょっとなんか懐かしいっていう意味でこたつの方がいいかな、なんか。
あ、そうですね。なんかこたつの方が色々とこう思い出って言うんですかあの、思い出すシーンが、はい。
うんうん。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
あ、そうです。私もそれ入ってました。はい。
ですよね、トランプやるとか。なんかそういう、結構なんか家族団らんの思い出がなんかこたつにはあるんですけど、なんか。うーん。
はい。 はい。 そうだすんです。なんかこう、もちろん色んなことはあったんですけど、こうあったかい思い出っていうんですか。
はい。 はいはい。うん。そうですね。うん、もうまさに。
はい。そういうのに一枚一役買ってる感じですか。
あ、それはほんとそうだと思います。うーん。なんか、ね、こたつに入って、みかん食べたり、なんかおぜんざい食べたりとか。あとはなんかトランプしたりとか、みたいなのが結構こたつかな、みたい。エアコンで、なんかそういう思い出ってないじゃないですか。暖房
ええ。 え。 はい。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 エアコンは特になんかこう語るものは何もないって感じですよね？はい。
ないんですよ、こたつはね、結構なんか思い出がね、あるんですよね。
ええ、そうなんです。あと、あの猫飼ってたんです、日本の家で。
うーん。 ああ、はいはいはいはい。うん。うん。
そうすると、あの、ニャンコ、あったかいところが大好きなので。
はい、入るんですか？こたつの中に入ってる。
はい。あれ、猫、いないなと思ってたら、なんか、ペラってあのこたつ布団めくったら、そのコーナーであの、すやすやとあのお昼寝してたりとか。はい、そういうなんかそういう、何て言うんですかね、エアコンでは絶対ないような、こう特別な思い出みたいなものはありますね、確かに。
漫画みたい、うーん。 うーん。 え、うわ。はい。 ええ、もう漫画みたい。うーん。うーん。 はい。 ああ。 ああ、そうですね。いいですよね。でも私ね、ある時から、うちのその、まあ実家なんですけど、なんかこたつをね、やめるって言い出したんですよ。私が多分高校生ぐらいの時に。
はい。 はい。 はい。 ええええ。 あ、そうなんですね。
うーん、なんかね、こたつは多分だから、あんまりにもみんながダラダラするから、母親が多分こたつ廃止みたいなにしたんじゃないんですかね。そうそう。それと、あとやっぱりあの父親の足が臭いとかいう、そういう問題があったりして、なんかこたつってこもるじゃないですか、結構匂いが。
ああ。 はい。 あ。 あの、結構倍増しますよね、そういう、もろもろの、あの。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
はい。 はい。 あ、そうなんですね。
そうなんです。なんかホットカーペットってあるじゃないですか？
ええええええ。
で、あれでいいでしょうになったんです。だから、そう、なんか残念でしたよね。
ああ、なるほど。 え、ちなみに、私ホットカーペットは経験ないんですけど、あったかいものなんですか？
はい。 はい。 あ、あったかいですよ、あれ。うん。あったかいんです、うん。そう、だから、あれで全然十分なんですけど、でもあのこたつのこう、集まる感はもう全然ないですよね。
あ、ああ、そうなんですね。 ええ、はい。 ええええ。 あ、そうですよね。
うーん。だってもう絨毯なわけですから、もう、ホットカーペット、うーん。うーん。だからうん、なんかちょっと残念でしたね。だか余計うーん、こたつにこたつにこだわってるんです、だから。なんか、ないからなそうそう、早くから撤収されてしまったから。うーん。
あの はい。あ、そうですよね。 あ、じゃあはい。 そうですね。 <laughs> ええええ、あ、なるほど。いや、でもね、こたつってほんと独特だなと思いますよね。
そう、だし、エアコンとこたつの電気代考えたら断然こたつの方がお得だと思うんですけど。
あ、私ちょっとそれ比較したことがないので、分からないんですけど、でもエアコンっていうからには、まあ、電気代そこそこいきますよね。
あ、そうですね。 と、思います。で、特に、昔のエアコンとま、今って結構、そ、ほら、省エネとか、そのコストを抑えてってやってると思うから、なんかそんなに、ね、あのかからないと思うんですけど
はい。 ええええ。あ、はい。 そうですね、色々なんかこうね、工夫されててええ。
ありますよね。うーん。で、だけど、エアコンってなると、やっぱりその、あ、部屋を温めるってなるとやっぱり、ね、おっきい範囲を温めようとすると、こたつはもうあの、ひと一角だけですけどね、あのテーブルのとこだけだけど。ばんば電気代はそらエアコンの方がきっとするでしょうね。私もいは自分で電気でだい電気代払ってたわけじゃないので、わからないんですけど、うーん。うん。
はい。 ええ。 はい ええ。 はい。 ええええ。ま、それは普通に考えてそうですよね。あの夏のね、あのあの、いわゆる冷房はい、はい、とおんなじことですもんね、結局ね。はい。
そうですよね。 クーラーとかもねうん、そうですよね。うん。です。そう、そうなんす、そうすうん。だか、やっぱり、ね、結構ほら、クーラー代がどうのこうのって言うじゃないですか。うーん。だか、やっぱり、うん、それはもうあのエアコンとこたつだったら、こたつの方が経済的だとは思いますけどね。
ええ。 ええ。 そうですね。
うーん、ま、でもうん。うん。
なんかこたつで <laughs> うっかり寝ちゃうんですよね。あれがなんかちょっと危険っていうか、はい。
ああ、ありますあります。あ、そう、言いましたよね。あれ、危ないっていう話ですよね、なんかうーん、なんか脱水症状になったりとかするとか言って、で、だから気をつけないとダメみたいなことをなんか聞いたことあります。うん。
あ、そうなんですそうなんです。はい。 ええええ。 あ。 ええ、でもね、ちょっと潜ってるとついね、なんかこう、うとうといっちゃうんですよね。はい。
うとうとするんですよね。そうですそうです。本当それは一緒です。うーん。うん、うん、だから、ま、健康への影響ていうか、そんなになんかめちゃくちゃその健康ぬに、被害があることはないけれども、ま、あのこたつって結構入りだしたらなんか座りっぱなしになるじゃないですか。
あ、ですよね。 ええええ。 あ、もう出るの嫌んなりますよね。
そう、出るのいやんなるんですよね。うーん。で、なんか結構他に入ってる人とかが、出たり入ったりしたら、なんかちょっとスースーするじゃないですか。
ええ。 はい。 はい。 あ、そうです。なんかパタパタとね、なんかこう冷たい空気が、はい。
うん、パタパタ、そうそうそう。なんか結構い他の人に嫌がられたりとか、うん、なんかもうスースーなんか出たり入ったりするんやったらもう入らんといてとか言われたりとか。そうそうそうそう。なんかやっぱりね、ぬくせっかくこう、温い空気を中にこう、とどめときたいのに、なんか出たり入ったりとかで、は出た時になんかちょっとこう布団がちょっと浮いてたりとかすると、なんかそうそうそうそう。鬱陶しがられてる。
ええ。 <laughs> そうですよね。 ええええ。はい。 あ、そそうです、もう。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
ええ。 ええ。 はい。 そうなんで、なんか色々なんかね、まつわる小道具ですとか、なんかこうこんなことがあったみたいなのが
うん。 そう、そうそう。 うん。
なんか語るの楽しいのは圧倒的にここたつですよね。ええ。
こたつ、そこたつですよね。うん、ほんとそう思います。こたつの方があの、でももう今も日本ってこたつって使ってるのかな？あるんですかね？やっぱり。
うーん、はい。 今はなんか、あの、先ほどホットカーペットっておっしゃってましたけど、もう今、あの、どんどんフローリングの床ばっかりになってって
はいはいはいはい。はいはい。 あ、そうですね、床暖房うん、そうなんですよね。
やっぱり床暖房はい。それがもうだんだん増えてってるみたいなので
確かに、で
あれってすごくあったかいみたいで、だから多分そうなるとこたつっていらないですよね、多分。
うーん、うん。 いらなくなりますよね。で、ちょっと悲しいところが、こたつって見た目あんまり良くないんですよね。
うーん。 ああ、まあ、確かに。
なんか、ほら、あの、ちょっとおしゃれ感欠けるじゃないですか。
まあ、そうですよね。あの、ま、多少その、ね、おこたにかぶせるなんかこうお布団みたいなののデザインがおしゃれだったら、多少おしゃれには見えるかもしれないですけどね。はい。
うん、うーん。 うん。うんうん。 はいはいはい。 まあね。だけど まあ、こたつってどこまでいってもこたつにしかならないじゃないですか。<laughs> 変わらないですね。だからなんかそれがなんかこう、例えばまあ、リビングの真ん中にドーンってあると、なんかあんまり景観的には良くないですよね。
まあまあ確かにあの形状は変えられませんもんね。はい。 ええええ。 まあ、そうですね、まあ、日本のちょっと一昔前の家庭の象徴みたいなところはあっても、おしゃれ感はないですよね、確かに。
うん。 うん、おしゃれ感ないですよね。だから、おしゃれに暮らしたい人は、ちょっとこたつはダメでしょうね、きっとね。
ええ。 はい。 まあ、そうですね。どう頑張ってもこたつはこたつですもんね。ええ。
こう、そうなんですよ。おしゃれになれないんですよ、こたつは。そのお布団を替えても。
はい。 ええ-ええ。
うーん。もうだって、おばあちゃんとこのこたつなんて結構強烈な柄のあれでしたよね。お布団とかもなんか、なんかもう。
<laughs> もう。 そうですね、どどこで売ってるの？みたいなね。<laughs>
え、そうそうそうそう、花なのか何なのか、赤なのかオレンジなのか、なんかもうちょっとよくわからないような、なんかもうこれぞこたつみたいな。お布団がかぶってましたよね、結構ね。
<laughs> <laughs> そうですよね。 ええ。 ええ、ありましたね。で、かつその上に、あ、なんかクロシェット編みみたいな毛糸の、あのカバーとかも。
うんうん。 うん。 はい。あ、なんかわかるわ。ありましたね。うん。
はい、なんかそういうカバーがそのダサいお布団の上にさらにかぶってた記憶もなきにしもあらずですね。
ありましたね、ダッサい。<laughs> 分かります。あ、そうですね、そういうのをなんかこう、手でね、手編みでやってみたりする人とかもいるんですよね。もう、きょう強烈です。あれ別に何の、ほら、あれがあったからっていって、暖かさが増すわけではないじゃないですか。
はい。 はい。 ええ、そうなんですよね。 ま、大して変わんないですよね。
うんうん、大して変わらないです。だけどありましたね。あ、ふんふん。きれい、はいはいはいはいはい、うんうん。
まあ、毛布とかをさらに被せるっていうならまだ分かるんですけど、あのなんか、スケスケのなんかあのクロシェット編み、あんまり、確かに意味ないよなって今考えれば。
<laughs> ちょっと意味なかったですね。 ですよね。で、たぶんあれは、こう、何ていうのかな、ほんとにまあ、インテリアっていうか、その景観のを、こう整えたいがためにやってた小物だと思うんですね。
はい。はい。 はい。 そうですよね。
うーん、あれは、こあの見た目だけだと思うんです。あんまりその機能を求めてないっていうか。
確かに。 ええ。 はい。
で、だけど、あれつけることによって余計ダサくなるっていうのって、今から考えたらありますよね。
そうなんですよね。 はい。
うーん。なん
なんかおっしゃってるように、その、布団自体の柄がもう何が何だかよくわからない。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
あの、おしゃれとおしゃれとかおしゃれでないとかもうそういう次元じゃで作ってない感じのはい。その上にプラス なんか色のセンスがとてもあるとは思えない、そのなんね、あ編んだニットのカバー
いもう もう、そういう次元じゃないの。そうそうそう、そうですそうです。うん。 うん。 つとう。そう。ニットのやつ。うん。もう色、喧嘩してる。
で、そのす網目の隙間からその、ね、ダサい布団の柄がす透けてるわけですよ。もうなんか、す結構な地獄絵図だったなと思って、今考えれば。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
ははい。でも小さい頃はもうそういうもんだと思ってて。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
ね。 いや、はい。 あ、まったたくないです。はい。はい。もうそれがこたつの一部っていう感覚でいたから。 はい。 はい。 はい。 そうですね。だから、今時のこだわりインテリアの方からしたらもう到底、ね。
うん。 <laughs> はい、もう。でも、ん、あ、もうないでしょうね、あれはね。
無いですよね。それだったらもう、「ホットカーペットいっとけ」っていうことになりますもんね。ええええええ。
うーん、あれはもう そうそうなんですよね。うーん。てか、まあ、見た目的にも良くないし、あと結構まあ、場所取るじゃないですか、なんか。うんうん。だから、おんなじスペースなはずなんですよ、あの、テーブルと。で、だけどあの布団があることによって急になんかこう、ね、なんか、おおき大きなものになったような感じがするんですよね。かさばってるんですよね。
はい。 ええええ、ですよね。 ええええええ。 あ、そうですよね、そうそう、うん。そうです。それでね、周りにね、お座布団敷いてってやってたら
うん。 そうそうそう、あ、そうそう、ね、座布団敷いたりとかしてましたもんね。そしたら結構スペースは取りますよね。うーん。
はい、ええ。 ええ。そりゃ今時のね、なんか狭いアパートとかマンションの部屋じゃね
あ、うん。 ああ、やっぱり、うん、こたつはあんまりその、スペース空間的に考えても、あんまりあの良くないですよね。
ええええ。 そうですよね。
うーん。
だから、まあ私は昭和生まれなんですけど、まあ、その何て言うんですか、郷愁の1つの小道具としての役割だけっていう感じですね、今やね。はい。
はいはい。 あ、そそうですね。 そうですね。うん、またそれを、こたつを使ってみたいとは、ちょっとやっぱ思わないですよね。
うーん、色々めんどくさそうですもんね。
うん、めんどくさそうですね、うん。はい、あり、ございました。
ええ。あ、ありがとうございました。